Ừm, đúng rồi. Và cái này nha và mình còn bạn có thể là đặt một cái mục tiêu tài chính rõ ràng này. Ví dụ như là mình có thể mua xe này hay là, kiểu, mình mà có thể góp vào để mua nhà đi, thì khi mà mình có cái mục tiêu như vậy ấy thì mình sẽ tính ra rằng là mỗi tháng mình sẽ cần tiết kiệm bao nhiêu. Và nhờ nhờ những cái đấy thì mình sẽ, a, bớt chi tiêu những cái linh tinh của mình đi, thì mình sẽ na nghĩ rằng là ví dụ như là mình cũng có rất là nhiều túi rồi, thì, kiểu, tháng này mà mình, à, kiểu, không mua túi thì mình sẽ có cái khoản tiết kiệm để mình có thể, ờ, góp vào để mình mua xe này. Đó, thì mình sẽ khi mà mình có mục tiêu tiết kiệm rồi ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là cái tần suất mà mình mua hàng linh tinh ấy, nó sẽ giảm rất là nhiều luôn. Và đặc biệt nha, ờ, bạn sẽ có một cái cách mà mình giảm bớt cái chi tiêu cảm xúc của mình đi, đó là khi mà bạn thấy một cái món hàng nào đó bạn thích thích đi thì bạn cứ nhét vào trong giỏ thôi chứ mình đừng có mua vội nha. Và mình sẽ để đợi đợi khoảng tầm 1 ngày này hay là 2 ngày sau.
Ừm. Ờ, cũng đúng ha. Ừm. À, hay đó nha. Mình sẽ không mua liền, tức là mình sẽ không đưa ra cái quyết định liền lúc đó, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi, mình cứ nhét ở giỏ thôi, và ví dụ mình sẽ đợi vài ngày sau đi, và mình quay lại, ờm, mình mà vẫn còn thích món đó thì mình sẽ phải thử xem là cái món đấy nó sẽ, ơ, cần thiết như thế nào này, và mình có thực sự là quá cần thiết không. Còn nếu như mà mấy ngày sau mà mình quay lại và mình, kiểu, cảm thấy rằng là món đó không không cần thiết nữa ấy thì thì quá là tốt rồi. Mình sẽ không cần phải mua nữa, đúng không? Ừm, mà ví
Hợp lý, hồi đó mình cũng thử cái này một lần là mình thấy hiệu quả mà tự nhiên vô tình cái mình quên á. Cảm ơn bạn nhắc lại nha.
Ơ, đúng rồi. <laughs> Và, kiểu, khi mà mình à, đúng là bạn thấy rằng là sẽ có nhiều cái món mà khi mình mua về tự nhiên mình thấy hối hận khi mua, đúng không? Thế nên là bây giờ cái Đúng rồi, đó.
Đúng rồi, mình cứ mình không dùng luôn á, tức là mình sẽ để luôn á, mình cũng không đụng tới luôn. Trời thiệt luôn á.
Nên là, kiểu, bây giờ là mình sẽ tránh cái sự đấy bằng cái cách là mình sẽ cứ để trong giỏ thôi xong thì là lần sau mình tự nhiên hết thích nó rồi thì là mình sẽ đỡ phải, kiểu, bị hối hận khi mà lỡ mua. Chứ còn đến lúc đó là mình chưa mua mà, đúng không? Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Chắc chắn là mình sẽ note lại cái cái cái phần này nè. Cảm ơn bạn nha.
Ừm, và cái này nha thì bạn, à, sẽ có thể là hạn chế bằng cách là không biết là nó ư, cái đấy nó sẽ hơi khó một chút đó là mình sẽ hạn chế lướt Shopee này, hay là hạn chế lướt, a, TikTok này để mình có thể giảm tải được cái ví dụ khi ở Shopee ấy họ c có những cái thuật toán rất là giỏi đó là, kiểu, ví dụ mình đang thích cái gì ấy ừ, cái thích cái gì là, kiểu, họ cứ hiện lên thôi, ví dụ mình đang thích mua cái váy tự nhiên hiện lên một đống váy đẹp ơi là đẹp. Thế là mình lại mua thôi, nên là, kiểu, mình sẽ hạn chế lướt đi thì mình sẽ, kiểu, à, à nó sẽ, ơ, không vào tầm mắt của mình nữa thì mình sẽ, kiểu, hạn chế được cái việc mua. Dụ mình đang không cần mua váy đâu nhưng mà, kiểu, mình cứ lướt thấy cái váy đẹp ấy, mình lại thích lên là mình lại mua thôi. Ừm, là cái cái cách đó thì phải. Ừm, thì cái cách đấy thì bạn thấy rằng là cái việc hạn chế như vậy ấy thì nó có, ờ, quá là khó đối với bạn hông?
Đúng rồi, cái này khó. Đúng, đúng. Ừm. Chính xác luôn đó, trời ơi, cái này mình bị hay bị dính lắm á, ừm.